Одновременно вдвоем?
И, э, да <laughs> Блин, да, м. <laughs>
Какой-то спартанский у тебя был режим жизни. Просто что ты ни сделаешь, ты везде не права, а понять, что с ребенком что-то не так, они не смогли.
<clears throat>
Аж, даже жаль тебя.
Да, это ужасно. <laughs> Так, э, я вот очень они на меня наорали. Ну, сверстники, понятное дело, то, что <clears throat> мягко говоря, ам, м, переста перестали общаться с собой на тот момент.
Мгм. Аж прям на долгое время ты ты вылетела из этого детского общества, из-за того, что случилось на соревнованиях?
А вот. <laughs> Да, на долгое время. Там прям на несколько, я бы даже сказала, месяцев.
Какой ужас. Какой ужас. Вот это злые, конечно, бывают дети.
<clears throat> Да, не говори. Ой, да, но это знаешь, мне ка
Тренер тоже перестал с тобой разговаривать, судя по тому, как вёл себя твой тренер, да?
<chuckles> Да, после этого. Да, да, он как бы не взял меня на следующие соревнования после этого момента. Сказали т мягко так: "Ну, <clears throat> давай потом". <chuckles> И просто оставили, да, м, эту тему и решили вот, м
Ага. Слушай, ну как же ты потом вот из этого всего выходила? С тобой не общается тренер, с тобой не общаются одноклассники, тебе самой неприятно это всё вспоминать, тебя трясет. Как ты вот, э, маленький ребенок, нашла возможность вот, э, всё это как-то решить для себя?
<clears throat> <chuckles> Ам. Но я думаю, знаешь, что тут больше всего помог мой характер. Достаточно такой бойкий. А, я начала злиться на всю эту ситуацию и драться с теми, кто меня обижает. Я вот таким образом. Потому что психологов не было, которые могли на тот момент и да
Мгм. Мгм. <laughs> Ну понятно, время такое было, да.
Конечно, и ещё учителя подогревают эту всю агрессию с мол э, с той стороны, с, э, со стороны класса ко мне. А, и как бы и тут надо, да
У ужасная школа. Тебя надо было спасать не от соревнований, а от школы. Просто менять её. На ту, где учат нормальные люди детей.
<chuckles> Да.